Ну, от таком, да, э, дачном домике вот и жил. Вот самое то вот было. Вот приходить По-моему, как будто вот вся еда вот в те времена была гораздо вкуснее, все эти ингредиенты, всё, чем сейчас. Я не знаю, с чем это связано. Вот тогда даже какой-то элементарный вот хлеб ты покупаешь в магазине и прям видишь его, прям хочется эту корочку откусить.
Э, г готов его нюхать, да, даже не кушать, просто идти и нюхать. И говоришь другим людям: "На, понюхай, посмотри, как вкусно!" И они такие: "Да-да, классно." И нет никакого осуждения, все понимают, что этот хлеб, он вкусно пахнет, э, он даже не э, он даже не для еды.
Да. Да, он <chuckles> <chuckles> Мгм. Да. И он ещё, да, обычно тёплый. Да. И когда отрываешь его кусок, ну, прям прям отрывается, вот в вкусно отрывается. Мне это сложно объяснить, это вообще замечате Да.
Да. Звука вроде нету, но как будто есть, да, такое воспоминание странное, когда думаешь о том, что рвёшь хлеб. То есть он же не хрустел, он же свежий, а кажется, что хрустел. Как-то это всё удивительно в нашей памяти работает.
Мгм. Конечно. Да. Ещё, наверное, вот такое классическое для меня воспоминание- это пельмени, именно домашние пельмени, когда готовили. Потому что я обычно участвовал, вот, в лепке пельменей. И это прям такое событие было, где все за столом собираются и начинают лепить. Там 4-6 часов тратят на то, что налепить пельмени.
А много ли человек?
Ну, э, чем больше, тем быстрее, поэтому вот старались вот собираться можно большим народом. Потому что вот, э, лепится 6 часов- съешь за 30 минут.
<chuckles> То есть это семья твоя, или друзья какие-то, или вообще кто попало? Как вы собирали этот круг?
Не, с друзьями я такой вкусной едой не поделюсь, не. Это с семьей, конечно.
<chuckles> То есть это как в древние времена: вот королевства, там, м, люди женились, э, на родственниках, вы также- пельмени, то есть всё, что мы сделаем, всё останется внутри нашего королевства, да?
Да. <chuckles> Да. Да-да-да, всё для семьи.
<laughs> Классно.